Thực ra thì mình cũng mình thấy là cái thói quen này thì ai cũng gặp phải, nhưng mà, ờ, cũng nên hạn chế thôi, chứ không thể nào mà bỏ được ấy. Ấy, thực ra là nó cũng không không thể nào mà bỏ hẳn, tại vì cái điện thoại là nó, ừm, vật, ờ, bất ly thân rồi. Ấy, ờ, mà cái cái đầu tiên ấy, khi mà bạn, ờ, dậy buổi sáng nhá, và mình thấy cái cái tip ấy, cái tip, cái mẹo mà dậy buổi sáng nó tốt hơn là, ờ, bạn hẹn đồng hồ tối hôm đấy, bạn hẹn đồng hồ, bạn vứt cái điện thoại ra bếp chẳng hạn, xa cái giường ra. <laughs>
Dạ. Ừm, vâng, vâng. Ừ. Ừm. Dạ. <laughs> Ừm. Ờ! Ờ, vậy là bỏ hẳn ra không cầm được lên luôn ạ? Ờ.
Ờ. Đúng. Ờ, cái cái việc mà báo thức buổi sáng nhá, dậy tắt một cái là bạn có thể ngủ được luôn, là cái thời gian đấy bạn bạn nhanh quá thì giấc ngủ nó lại đến nhanh quá. Nhưng mà khi mà bạn hẹn đồng hồ mà bạn để cái điện thoại, ờ, ra bếp ấy, cái thời gian mà bạn đi ra bếp là thời gian đấy nó đã tỉnh táo rồi. Ấy, bạn không thể nào mà ngủ được luôn.
Ừm Ừm. Ờ, đúng thật, đúng thật. Ừ, công nhận cái cách này hay đấy, mình sẽ thử, gọi là, mua cái đồng hồ đồng hồ cơ về thay vì là mình cứ dùng điện thoại làm báo tức, bởi vì mình rất là dễ cầm lên luôn ấy. Mình thử xem sao nhá. Mà mình cũng rất là để ý, ngoài ra là mình còn bị một cái vấn đề nữa là mình rất là hay khó đi ngủ ấy. Kiểu, kể cả mình có nằm lên giường lúc 10:00 tối nhá, mình sẽ nằm bấm điện thoại đến bao giờ mình mệt, mình, gọi là, không mở nổi mắt nữa thì mình mới đi ngủ thôi. Cho nên là mỗi hôm nó lại mệt một lúc khác, mình lại không không ấy được. Liệu có cái thói quen buổi tối nào mình nên làm không?
<laughs> Ừm, đấy. Ừm, ừm, ừm. Ấy, xong rồi Ha! À. <laughs> Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Bạn biết sao nguyên nhân tại sao không? Tại vì ngày hôm đấy là bạn đã ngủ nhiều rồi, cho nên là khi mà đến cái giờ ngủ ấy, ờ, thì nó, cái cơn buồn ngủ nó không còn nữa thì bạn không thể nào mà vào giọng vào giấc được. Ấy.
Dạ, không ạ. Ờ, đúng thật. Ừm, ừm, ừm, hợp lý ha. Ừ.
Thì thay vì như thế nhá, thì ban ngày, có thể là bạn sẽ là một người rất là buồn ngủ và cơn buồn ngủ đến bất chợt, thì, ờ, làm cho mình một cốc cà phê.
Ừm.